เออ ถ้ามันเป็นเรื่องที่เครียด หรือว่าเรื่องที่ทุกข์ใจจริง ๆ ครับ เราก็ เราก็เล่าออกไปแหละ แต่ ใน ในตอนนี้เราก็ต้องบอกกับเขาก่อนครับว่า สิ่งที่เราจะพูดเนี่ย คือ ไม่ ไม่อยากให้อีกฝ่ายอะ เก็บเอาไปคิด คือ คือในตอนเนี้ย คืออยากให้มารับฟังเฉย ๆ ไม่ต้องช่วยหาวิธีแก้ว่า ปัญหาจริง ๆ อะ มันอาจจะเกิดมาจาก เอ่อ ทางตัวผม แล้วก็มันอาจจะมี แต่บางครั้งอะครับ การที่เราพูดออกไปอะ เราก็ได้มุมมอง หรือแนวทางจากแบบมุมของคน ที่ ที่มองมาจากข้างนอกอีกที เป็น มุม มุมมองบุคคลที่ 3 แล้วกัน เราก็เอามา สามารถนำมาปรับใช้ แล้วก็ เอ่อ ฟื้นฟูสภาพจิตใจของเราได้ครับ เวลาที่เจอเรื่องเครียด ๆ
อ๋อ อา ๆ ๆ ๆ อืม แบบนี้นี่เอง เออ ก็ดีนะคะ เออ เอามาแบบปรับสภาพจิตใจ คือแค่แบบว่า ให้เขาแบบมารับฟัง อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ยังไม่ต้องแบบแสดงความคิดเห็น อะไรเงี้ย มันก็ช่วยได้เนาะ
อืม ถูกต้องเลยครับ ก็คือนั่นแหละ อย่างที่บอกนะว่า การ เบิร์นเอาต์ อะ ที่สังเกตเลย ก็คือจะไม่ดื้อกับสัญญาณพวกนี้ ก็คือว่าเวลานอนแล้ว ตื่นมาแล้วมันไม่สดชื่น หรือช่วงที่สมองมันมึน ๆ ไม่อยากคุยกับใคร ร่างกายอ่อนล้าเนี่ย ก็คือมันเป็นสัญญาณหนึ่งอะ ที่ร่างกายกำลังตะโกนออกมาในตัวเราอะว่า พักเถอะ พักได้แล้ว ไรเงี้ย ครับผม ใช่
อือ อืม ๆ อา ก็พักก่อน อืม อือฮึ อา ใช่ เอาจริง ๆ ก็บางทีก็อยากปล่อย เขาเรียกว่าอะไรอะ บางทีก็ ถ้าสมมุติแบบว่า มันมีสัญญาณ แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ ก่อนแบบสัญญาณเริ่มต้นน่ะ เขาเรียกว่าแบบว่ามีนิด ๆ หน่อย ๆ อะไรเงี้ย เราก็ เราก็รู้แล้วใช่ไหม?
อืม ครับ เออ แต่ บาง บางครั้งมันก็เล็กเกินไปไงครับ แล้วเรา แล้ว แล้วด้วยความที่เราเป็นคนทำงานอะ เราก็คงแบบ โอ๊ย ๆ มันยังเล็กอยู่ แต่พอปัญหาเนี่ย มันสะสมเนาะ เล็ก ๆ มันก็กลายเป็นใหญ่ได้อะครับ
ก็คือยังไม่รู้ อืม

ปีหนึ่งเหรอ? อ๋อ ถะ ถ้ามันมาส่งสัญญาณ เขาเรียกว่าอะไรอะ แบบว่า ถ้าแบบปีหนึ่ง เหมือนแบบนักศึกษาจบใหม่บางทีแบบว่า เขาเรียกว่าไฟแรงตลอดเวลา แอ็กทิฟตลอดเวลา อันเนี้ยแบบเรา ร ใน ในความคิดเราอะ เราคิดว่ามันส่งสัญญาณเร็วไปไหม? หรือว่ามันน่าจะพอดี พอดีแล้วแหละ?
เออ ใช่ คือ เรารู้ ส อา ถููกต้องครับ เออ โอ้โฮ เราว่าสำหรับส่วนตัวผมก็มองว่ามันเร็วไปครับ เพราะอย่างที่บอกนะว่า ผมอะใช้ ใช้งานแบบหนักจริง ๆ เราเอางานกลับมาทำแบบตี ตี 2 ตี 3 อย่างเงี้ย ไม่ได้หยุดพักเลย แล้วก็ตื่นมาอีกวันก็คือ
อืม อ๋อ ๆ ก็คือ อืม ก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราทำงานเกิน เกิน 8 ชั่วโมงไหม?
ใช่ ๆ โอ้โฮ เรียกได้ว่าวันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง ผมทำงานไปประมาณ สามสิบ ชั่วโมงแล้วครับ <laughs> เปรียบ เปรียบเทียบให้เห็นภาพ <chuckles> ใช่ครับ เออ คือสัญญาณที่มันส่งมาจากร่างกายจริง ๆ อะ มันก็คือว่า ตื่นมาแล้ว เวลาเราตื่นอะครับ มันรู้สึกเหมือน ทั้ง ๆ ที่เราก็นอนแล้วนะ แต่มันรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้นอนเลย เออ เหมือนอันนี้ในตอนแรกก็นึกว่าเป็น
อืม ฮะ 30 ชั่วโมง แล้วเอาเวลาไหน พักผ่อนเนี่ย? คือแบบ อ๋อ เปรียบเทียบ อา โอเค อืม ๆ อืม จริงเหรอ? รู้สึกยังไง? คือแบบเหมือนไม่ได้นอน คือแบบง่วงตลอดเวลา ไรอย่างเงี้ยเหรอ? หรือว่ารู้สึกแบบไม่อยากตื่น?
เป็นความรู้สึกที่แบบคอหนัก ๆ ไหล่ตึง ๆ อย่างงี้อะครับ ทั้ง ๆ ที่ เอ๊ะ มัน มัน มัน เราทำ เอ๊ะ แปลก ๆ นะ <chuckles> เปล่าครับ เหมือนจะ
เอ๊ะ อัน อันนี้ อันนี้เป็นโรครึเปล่า? เอ๊ะ อันนี้ <chuckles> อันนี้เป็น Office Syndrome รึ เปล่า? <chuckles>
เออ ด้วยครับ เนื่องจากแบบผลจากการทำงานของเราที่ตรากตรำเนาะ ความรู้สึกอาจจะแบบว่า ถ้าคนส่วนปกติที่แบบว่า เอ๊ย คอหนักไหล่ตึง เอ๊ะ อันนี้แบบมีในเรื่องของไสยศาสตร์หรือเรื่องลี้ลับมาเกี่ยวหรือเปล่า? แต่ความจริงอะ
อ๋อ อา ๆ โอ้โฮ อันนี้หนักเลยนะ <chuckles>
ถ้า ถ้าดูจาก เอ่อ วิถีการใช้ชีวิตนะครับ เออ มัน มันก็ส่งผลจริง ๆ ว่าหัวมันแบบมึน ๆ สมองมันแบบค่อย ๆ แบบอ๊อง ๆ ไปอะ ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นนะครับ ใช่
อืม ๆ อา อ๋อ คือเราเคยสงสัยไหมว่าแบบว่า เฮ้ย อันนี้แบบว่า เอ๊ะ เราไม่สบายหรือเปล่า? หรืออะไรอย่างเงี้ย แบบบางทีอะไรนะ เรา ช่วงนี้เรากินข้าวน้อยไปไหม? หรืออะไรประมาณนี้ไหม? เรา อ๋อ คือเราก็สงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันใช่ไหม? อืม
อืม ๆ ๆ ใช่ครับ คือ อาการเหล่าเนี้ยครับ ต้องบอกว่า มันไม่ได้มาแบบเป็น ถาโถมเข้ามาแบบรวดเดียวเนาะ แต่มันค่อย ๆ เกิดอะครับ อย่างบางวันเรารู้สึกตื่นแล้วมันไม่สดชื่นเลย แล้วแบบบางวันก็แบบตื่นมาแล้วแบบปวดคอ คืออาการแบบนี้มันค่อย ๆ สะสมมาเรื่อย ๆ จากตอนแรกอาจจะแบบปวดทีละนิดจน เอ่อ จนในแบบ ครั้งที่มันหนักที่สุด ก็คือปวดแบบเรื้อรังมาจนแบบว่า โอ๊ย ไม่ไหวแล้ว แบบลุก ลุกไม่ขึ้นแล้ว อย่างเงี้ยครับ จากเตียง
อืม ปวดนิดหน่อย หือ?

พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า คุณน่ะค่ะดูแลร่างกายของคุณอย่างไรอะค่ะ เมื่อแบบว่ามันส่งสัญญาณอะนะคะว่าแบบว่ามัน เบิร์นเอาต์ อะ?
โอ้โฮ เอาจริง ๆ นะครับ คือก่อนหน้าเนี้ยตัวผมเองอะก็เป็นคนที่ เอ่อ เรียกได้ว่าถึกเลยดีกว่า ถึก ถึก ในที่นี้คือ สามารถทำงานแบบหนัก ๆ ได้ตลอด โดยที่รู้สึกแบบไม่เหนื่อยง่าย เออ เหมือนกับพลัง ด้วยความที่วัยเรา ใช่ครับ น่าจะ ใช่ ใช่เลย น่าจะได้จากแบบช่วงอายุ เราแบบจบมาจากนักศึกษามหาลัยอะครับ เราก็เข้าทำงานเลยรู้สึกว่า พ พลัง โอ้โฮ พลังมันเหลือล้นเหมือน เหมือนแบตไม่มีหมดเลย แต่ แต่พอ พ มันผ่าน
อืม อา ไม่เหนื่อยง่าย แบบมีพลังล้นเหลือ อะไรประมาณนี้ใช่ไหม? แอ็กทิฟตลอดเวลา <laughs> เออ เพิ่งจบใหม่ไฟแรง อะไรประมาณนี้ อือ เออ อยากรู้จังเลยว่าแบบ ทำงานสายอะไรอะคะ พอจบใหม่อะ?
ครับ โอ โอ้โฮ ทำงานมามันเป็นสาย งานแรกที่เริ่มทำมันเป็นงาน งานเซลส์ครับ งานทางด้านการขายเลย ใช่ โอ้โฮ ใช้พลังงาน การต้องออกไปพบไปคุยกับลูกค้า อย่างเงี้ยนะครับเนาะ หรือในการที่จะแบบปิดยอดขาย มันก็ต้องอยู่ภายใต้ เอ่อ ความกดดันในเรื่องของตัวยอด เออ สิ่งเหล่านี้แหละครับ ทั้งหมดในตอนแรกอะ เราก็ไม่ได้รู้สึกว่า มันส่งผลกระทบ หรือมันจะอะไรต่อร่างกาย หรือสภาพจิตใจเราเท่าไร
อือ อุ๊ย งานเซลส์ก็ต้องแอ็กทิฟตัวเองอยู่เนาะ อืม ๆ เหรอ อืม ๆ